Alles gut. Ja, hi, du, äh, ich habe, äh, neulich so 'n äh, was heißt neulich, vor 2 Tagen wirklich so ’n unangenehmes, äh, Telefonat mit meiner Schwester gehabt und irgendwie hat mich das die letzten 2 Tage noch total beschäftigt. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ähm, ich würde es dir einfach mal kurz erzählen. Äh, und ähm, ja, vielleicht können wir mal gucken, was du da dazu sagen kannst. Also, ich hatte 'ne Verabredung gehabt mit meiner Schwester zum Telefonieren. Also, wir haben gesagt: „Wir treffen uns um 16:00 zum Telefonieren.“, und, ähm, dann habe ich sie angerufen, äh, gegen 16:00. Und dann habe ich gemerkt: „Okay, die ist gar nicht zu Hause.“ Also, sie ist irgendwo noch unterwegs gewesen. Es war super laut gewesen am Handy und, äh, es war dann am Ende gar nicht möglich zu telefonieren. Und, äh, obwohl wir um 4 halt wirklich ’ne Verabredung dazu hatten, und, ähm, dann haben wir gesagt: „Okay, w". ’Ne 1/2 Stunde später war sie dann zu Hause und dann haben wir halt 'ne 1/2 Stunde später telefoniert. Das ist jetzt so gesehen kein großes Ding, aber mir ist halt Pünktlichkeit schon wichtig. Und das ist auch so 'n Wert in meinem Leben. Ich versuche immer so pünktlich zu sein ähm, wenn ich zur Verabredung gehe, und finde es halt auch gut, wenn andere das machen. Und bei ihr ist es aber so, das war jetzt nicht nur in dem Telefonat so gewesen, die ist grundsätzlich zu spät. Also, es ist egal, wo wir uns treffen, äh, ob das jetzt irgendwie zu 'ner Familienfeier ist oder wo auch immer o wir uns treffen. Ich ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass die dass die mal pünktlich gewesen ist. Und ich glaube jetzt so, dieses Telefonat neulich hat bei mir halt so das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich bin dann super pampig geworden und so mein ganzer Ärger ist so 'n bisschen aus mir rausgeplatzt. Äh, und ich habe ihr dann gesagt, dass mir das halt stinkt. Und dass, äh, dass ich das halt total ja, dass ich das nicht gut finde, einfach, dass, äh, dass das ich mir jetzt so alles so so organisiert habe und, äh, um 4:00 bereit war, um dann wirklich zu telefonieren, und sie halt irgendwo da in der Pampa noch unterwegs ist, und und dann halt wir am Ende erst 'ne 1/2 Stunde später telefonieren konnten, wo es mir eigentlich dann nicht mehr so gut gepasst hat. Ja, und das ist halt was, was mich halt total nervt im Leben, dass Menschen einfach so unpünktlich sind, und ja, und das einfach nicht weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dann wenn ich das immer wieder so erlebe eben. Also, es ist mir schon bei anderen Menschen auch oft passiert, dass mich das ärgert und die halt nicht pünktlich sind.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Mhm. Ist auch ’n blödes Verhalten. Aber du sagst, die hat das äh, sie macht das überall, also nie nicht nur bei dir.
Ja, genau. Also, die ist auch bei meiner Mutter ständig zu spät. Also, meine Mutter sagt mir dann auch immer: „Ja, die Anita war mal wieder zu spät gewesen.“ Das ist jetzt mittlerweile schon fast so äh, Witz machen wir da machen wir da Witze drüber, so: „mal gucken, wie viel wie viel zu spät sie heute wieder kommt.“ Ähm, und das ist halt bei jedem so. Also, äh, bei jedem in der Familie so, ich weiß nicht, wie es jetzt mit ihren Freunden ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber aber bei jedem in der Familie, äh, bei ist das so, dass sie immer zu spät kommt.
Okay. Und habt ihr schon mal a angesprochen mit ihr im Kreis, oder einfach mal auch direkt?
Hm. Na ja, das so so 'n richtiges Gespräch hatten wir darüber noch nicht gehabt. Ich habe halt jetzt, dummerweise bei dem Telefonat jetzt, was ich da als Beispiel genannt habe. Da ist es halt 'n bisschen aus mir rausgeplatzt. Also, da war ich dann echt so weil da konnte ich es einfach echt nicht mehr zurückhalten. Äh, da und das das ja, das war dann, glaube ich nicht so die beste Art und Weise, um das zu besprechen, weil ich ihr dann z schon so ziemlich klar die Meinung gesagt habe und gesagt habe, dass mir das halt echt stinkt. Ähm, und ich glaube, da hat sich halt einfach so viel angestaut, so über die ja über die über die Jahre hinweg. Äh, ja, und ich glaube, ich habe das halt irgendwie verpasst, mal so 'n ordentliches Gespräch darüber, äh, mit ihr zu führen. Ja.
Ja. Okay. Gut. Das ist jetzt erstmal, äh, Ver Vergangenheit, ja, u und man merkt auch, äh da wäre ich wahrscheinlich auch wütend, <chuckles> wenn wenn das immer wieder passiert. Aber da das ja nicht nur dir passiert. Also, das wäre ja noch mal was anderes, wenn sie das immer nur mit dir äh, sozusagen bei dir macht. Dann kann man sagen irgendwie, ihr ihr zwei habt irgendwie 'n Thema. Aber du du bist ja gar nicht persönlich gemeint, ne, weil sie macht das ja, äh, zumindest in eurer Familie mit jedem. Also, das ist ja eher so 'n g grundsätzliches, äh, Verhaltensweise. Deswegen war auch die Frage, habt ihr das vielleicht in der m mal zu 'ner Geburtstagsfeier, mal bei 'nem Event, wo ihr zusammen wart, da wo du damit du sie auch nicht alleine konfrontieren musst, sondern ich meine, wenn die ganze Gruppe sagt: „Hey, äh, wir finden das irgendwie doof, dass du ständig uns warten lässt. Und, äh, das fühlt sich überhaupt nicht gut an.“ Ist ja nochmal anders, als wenn man sie einzeln konfrontieren muss. Aber das habt ihr, wenn ich das verstanden habe, noch nicht angegangen an der Stelle.
Mhm. Mhm. Das stimmt. Ne, also, wir hatten jetzt noch kein wirklich so gemeinsames Gespräch, wo jetzt zum Beispiel meine Mutter, ich und, äh, und sie mal zusammen gewesen sind. Und wo wir wo wir gesagt haben: „Okay, äh, hör mal zu, ähm, das ist uns jetzt irgendwie beiden aufgefallen, dass du, <chuckles> dass du immer zu spät kommst" und, äh, so 'n Gespräch gab's gab's noch nicht. Ne.
Ja, das ist schade. Also, das wäre so das, was dir halt auch helfen würde. Ähm, eben wenn man's halt auch kein Eins-zu-eins ist, ne, sondern weil so kann man ja immer abbügeln: „Ja, das siehst ja nur du so.“ Und wenn da schon mehrere Menschen sind, ne, dann kann sie da schlecht äh, ist die Ausrede schon mal sozusagen außen vor. Äh, und v vielleicht, wenn es äh, ich meine, wenn's dann auch von ihrer Mutter kommt, nimmt sie sich das vielleicht auch 'n bisschen mehr zu Herzen. Da ist man als Bruder, glaube ich, nicht immer so
Ah ja. Ja.
äh, ich sage jetzt mal, Anführungsstriche, wichtig, Klammer zu, ne, also ehrlich gesagt Im übertragenen Sinne, ne?
Mhm. Ja, das also, das finde ich schon 'ne gute Idee, was du jetzt gesagt hast. Ähm, dass man ja, dass man also, ich meine, ich sehe sie jetzt auch an an Weihnachten jetzt wieder. Das ist ja jetzt nicht mehr so lange, äh, hin. Da verbringen wir auch 'n bisschen mehr Zeit miteinander. Also, ich bleibe da so 'n paar Tage, äh, äh, bei meiner Familie, mache da so, äh, kleinen Weihnachtsurlaub, äh, für ’n paar Tage. Und da werde ich sie auch 'n paar Mal besuchen gehen, ähm, meine Schwester, und, ähm, ja, ich weiß nicht also, meine Sch meine Mutter ist dann auch immer dabei und das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich meiner Mutter mal sage: „Hier, wollen wir nicht mal mit äh, mit meiner Schwester da in Ruhe zusammen drüber sprechen und ihr nicht mal sagen, dass uns das beide stört?“ So, das finde ich eigentlich schon 'ne ganz gute Idee, weil das haben wir beide irgendwie bisher nie gemacht. Und beide w aber wir beschweren uns ständig drüber und ärgern uns beide drüber. Also, meine Mutter und ich, wir, äh, ärgern uns dann immer drüber und jedes Mal aufs Neue. Aber, ja, wir haben's eigentlich noch nie wirklich angesprochen. Mhm, ich glaube, mein meine Mutter macht das halt immer so vorwurfsvoll. Die, die sagt dann halt auch die ist dann auch immer so patzig, ähm, so nach dem Motto: „Wora woran hat's denn jetzt wieder gelegen? Jetzt bist du schon wieder zu spät, sag mal.“ Ähm, und ich glaube, das ist das kommt dann halt auch nicht richtig an bei bei meiner Schwester, wenn jemand halt das so oder wie ich das gemacht habe, mit so viel Ärger dann rausplatzt. Ich glaube, dass das dann auch nicht die beste Art bis jetzt gewesen ist, wie man das besprochen hat.
Ja, ich glaube, das ist dann so 'n bisschen ein Teufelskreis, ne, wenn man versucht äh, wenn man da so 'n bisschen defensiver ist, zu sagen: „Ja, der andere ist erstmal so," aber man merkt, dass auf Dauer staut sich's halt an. Und da gibt's halt immer diesen wie heißt das so schön, den Tropfen, äh, der dann das Fass zu überlaufen bringt und dann
Ja, genau.
ist es eben keine so, äh, tolle Kommunikationsebene, weil man dann erstmal sozusagen den Frust irgendwie an erstmal den Frust sozusagen, <giggles> äh, Stimme gibt, äh, so da das Dumme ist eben in dieser Strategie also in dem Weg ist das natürlich meistens dann sehr viele Vorwürfe oder vielleicht sogar 'n bisschen angriffig ist und die andere Seite dann meistens sofort in das also entweder Gegenangriff geht oder auf Durchzug stellt, ne, also dann da erreicht man ja meistens auch gar nichts.
Ja, ja, eben. Also, das habe ich jetzt gemerkt, wo ich sie dann so angef <chuckles> pflaumt habe, sage ich mal, am Telefon. Die ist dann, äh, äh, sofort so in die in die Rechtfertigung gegangen und wollte's auch gar nicht annehmen und, äh, nicht so stehen lassen eben und ja, am Ende ja, war das keine wirkliche kein J kein wirklich gutes Gespräch dann gewesen. Ähm, ja, ich glaube weiß nicht, hast du irgendwie noch 'n Tipp, wie ich das vielleicht angehen soll das Gespräch oder wie ich das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, sogar vorbereiten soll oder so?
Na, das eine wäre, du könntest auch mit deiner Mutter nochmal sprechen, ne, dass ihr euch so bisschen naja, also soll jetzt nicht irgendwie abstimmen, das ist ja soll ja kein Theaterschauspiel werden, aber Äh, dass dass ihr ihr beide zumindest sch schon mal 'ne Meinung habt, ähm, wie ihr das auch, ähm, kommunizieren wollt.
Mhm.
Und das wäre jetzt das Erste. Und das Zweite wäre eben, um zu vermeiden, dass sie sofort in dieses also, wenn man halt so stark angegriffen fü äh, we wenn sich das Gegenüber, deine Schwester, nur angegriffen fühlt. Das muss ja nicht mal sein, dass ihr sie angreift, aber sie fühlt sich eben so.
Mhm. Ja.
Da neigen eben die Menschen dazu, ähm, au auf Gegenangriff zu gehen. Und aber dann genau. da findet eben keine Kommunikation mehr statt, weil dann ist es nur noch Fight. Aber aus Fight kommt halt nichts raus, ne?
Ja, das hat sie gemacht, genau. Ja, genau. Genau so war es gewesen. Am Ende haben wir uns nur noch angebrüllt am Telefon. Äh, das das hat dann irgendwie zu gar nichts geführt.
Ja, genau das passiert da nämlich. Und, äh, der der Weg heraus ist, dass, ähm, ihr vielleicht eher Also du oder auch wenn deine Mutter dabei ist, musst du halt gucken. Ich würde es auch gar nicht so künstlich aufsetzen. Vielleicht kann man mal bei der richtigen Gelegenheit das so einflechten und sagen: „Sag mal, wieso, äh, bist du eigentlich immer zu spät, oder warum kannst du da eine Verabredung nicht einhalten?“ Ähm, und dann mehr aus deiner Perspektive so sprichst und sagst: Hey, ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe mich auch da drauf gefreut. Und ich habe mir extra den Raum geschaffen.“
Mhm.
Und dann ist es eben also du kannst ja konkret jetzt das Telefonat zum Beispiel mal als dass man nicht nur ins Blaue reinredet. Das ist auch immer doof.
Mhm. Ja.
Und, ähm. Und dann bin ich ja erstens enttäuscht. Und dann denke ich mir Also, ich rede jetzt ins Blaue. Es muss ja gar nicht sein, dass es bei dir stimmt. Aber dann fühle ich da denke ich, ich bin dir überhaupt nicht wichtig. Und da frage ich mich auch warum soll ich dann überhaupt mit dir telefonieren? Und dann meldest du dich. Und dann habe ich aber keine Zeit mehr. Und dann bin ich wieder, äh, a auch sauer letztlich auf dich. Das will ich aber gar nicht. Also, dass du sozusagen mal einfach ihr mal erlaubst, sozusagen hinter deinen, äh, Schirm zu schauen und nur mal so präsentiert, wie es dir dabei geht, ohne anzugreifen.
Mhm. Mhm. Das finde ich 'ne gute Idee. Also, wie du das gerade so, ähm, beispielhaft vorgeschlagen hast. Also mit diesen, ja, Ich-Botschaften zu arbeiten, so. Ähm, also, dass ich das nicht so mache wie wie am Telefon, wo es aus mir rausgeplatzt ist: „Du bist immer zu spät und ich muss immer auf dich warten" und so und, ähm sondern eher zu sagen: „Hier, ich fühle mich dann irgendwie“ Ja, ich habe mich dann, ehrlich gesagt, nicht nicht wichtig gefühlt und irgendwie so versetzt gefühlt und und das hat mich dann, ja, enttäuscht, dass sie sich quasi keine Zeit für mich richtig genommen hat und und ich glaube, so müsste ich ihr das einfach mal sagen. Ich glaube, so, so hattest du es eben eben auch gemeint, so in der Richtung.
Ja, genau. Und dann siehst du nämlich eben, was sie mit ihrer Verhaltensweise sozusagen bewirkt bei dir. Und klar, das sind erstmal deine Gefühle. Aber das äh, wenn du ihr wichtig bist, ähm, dann wird sie sich schon Gedanken dadrüber machen. Und sie muss sich auch erst garnicht verteidigen. Sie kann ja erst mal zuhören. Und sie ist ja, ist ja kein Angriff, wo sie dagegen gehen muss. Und so hat sie vielleicht auch 'ne Chance zu sagen: „Oh, oh, sorry, habe ich nicht gesehen.“ Und dann entspannt sich das und dann ist man an anderen Ebene, wo man sagen kann: „Äh, das wäre halt schön. Wenn du vielleicht auch so und so“ Wobei das brauchst du, glaube ich in der Situation musst gar keine Vorschläge machen. Ich glaube, das weiß sie schon selbst
Ja, ja, das stimmt.
warum sie vielleicht immer zu spät ist.
Ja, also das f Ja, das finde ich das finde ich 'ne gute Idee. Du, äh, ich danke dir auf jeden Fall für für diesen Vorschlag. Und ich werde mir das jetzt wirklich so vornehmen über die Weihnachtsfeiertage mit meiner Mutter und ihr und meiner Schwester so 'n ganz entspanntes Gespräch darüber mal zu führen, ohne sie anzugreifen.
Ja, da drücke ich dir Daumen, und das trägt trägt ja auch zum Familienfrieden bei.
Cool. Hat mir geholfen.
Viel Glück!
Ja, genau, richtig.